Eh, ah, <chuckles>
Ehm, io la chiamavo, la chiamavo e lei non mi rispondeva, zero. Ehm, quindi a una certa ero arrivato a pensare che me l'avesse rubata il mhmm, <smacks lips> l'idraulico che era venuto a sistemar la vasca, perché comunque, cioè, è una razza che costa tanto, ho detto: "Oh cosa ne so" cioè, può essere? Potrà mai essere? No, non penso ma non si sa mai, magari boh.
<chuckles> Eh, sì. Ma dov'era andata lei, a nascondersi?
E praticamente per sbaglio no, no, no, lei se la chiamavo veniva sempre, quindi è per quello che mi era venuto il mhmm, il panico perché ho detto: "Cacchio se anche quando la chiamo questa non risponde".
Mh, mh. Eh.
Era successo che là hanno delle cabine armad cioè den degli armadi, okay, che non sono armadi, ma tipo anche le dispense per il cibo sono effettivamente delle mini stanze.
Cabine, sì, sì.
Esatto, son tipo delle delle stanzine dove dentro c'è tutto il cibo, ma, ehm, quindi in cucina al posto di avere l'armadio con i cereali così cioè l'armadio poi, la mhmm, la dispensa, hai una stanza effettivamente, no?
Mh-mh. Sì. Sì, sì, chiaro, chiaro.
E praticamente, evidentemente la mattina io stavo ancora dormendo, però, mhmm, la mattina quando i miei cugini ospitanti stan facendo colazione, stavan aprendo cose, lei si è infilata là dentro, loro l'han chiusa dentro e lei non ha fiatato. Cioè, lei non detto niente. Zero, zero, zero.
Era rimasta chiusa. Non ha abbaiato, non ha guaito, niente? Eh, d'altronde, hi lei, ehm, l'hai abituata così e e poi poi s infatti i primi mesi tendono tantissimo, proprio i mesi più com son come i bambini. Eh, eh.
Eh, e quindi adesso fa così. Sì, sì, sì, no, ma infatti in realtà è stato uno dei fattori determinanti nel, ehm, convincere mio padre a tenerla, perché lui uno dei suoi primi, no, lamentele che ha tirato fuori è: "No, che poi abbaia, eh, dà fastidio eh". No non fiatava. <chuckles> Gli ho detto: "Guarda, l'ho persa l'altro giorno, non mi rispondeva, quindi ti assicuro che abbaiare non abbaia"; e per fortuna quindi che l'ho abituata così. Poi cioè un po' dispiace comunque perché, mhmm, per certi episodi
Mh. Ecco, e te già ha hai hai risolto il proble <chuckles> Eh, però d'altronde se era l'unico modo per per portarla a casa.
Sì, sì, sì, io avrei <inhales> cioè avrei fatto di tutto davvero per portarla indietro. Però alla fine ce l'ho ce l'ho fatta. <chuckles> E adesso ho un cane che non abbaia, non dà fastidio, non piange, è ubbidiente, quando fischio torna, insomma
Eh! Eh, ma capisco. Capisco perfettamente. <chuckles> <chuckles>
il massimo che potessi chiedere finalmente sono riuscito a ottenerlo. Che poi
<smacks lips> Eh, ma Esatto. Quindi, insomma, una volta che sei arrivato a casa, quindi mi par di capire che dopo i tuoi l'hanno accettata molto volentieri insomma.
Sì, ci son stati proprio i classici momenti di mio padre: "No, sul divano non sale", adesso torna a casa e si stanno guardando la televisione insieme. Quindi è proprio sì, no, poi si è affezionato.
Eh. Eh, è ve È un classico, è un classico. No davvero lo parlo.